ใช่ ใช่ค่ะ จนบางทีเราลืมความเป็นตัวเองไปเลย อะไรเงี้ย อืม
อืม เฮ้ย ดังนั้น ที่บอกไงคุณบ้าน มี เวลาให้ตัวเองแล้วออกไปหาเพื่อน อย่างเงี้ย เออ ดี จะได้ไม่เครียดด้วยเนาะ ใช่ไหม?
ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ แล้วของคุณหมวกล่ะคะ? 20 ปีนี่คือแบบ โอ้โฮ นานมากเลยอะ มีทะเลาะแล้วแบบว่า เอ่อ อะไรอย่างงี้ บ้าง ไหมคะ?
อืม อืม นาน ๆ โอ้ ทะเลาะจน ทะเลาะ จน เลิกทะเลาะ จนเปลี่ยนวิธีทะเลาะ หรือก็เริ่ม เริ่มจะไม่ ทะเลาะ อะไรเงี้ย มัน แต่มันก็ยังมี ทะเลาะ ที่ว่า เราอยู่ด้วยกันมา นาน ไรอย่างเงี้ย เออ แต่ก็คือเหมือนว่า ถ้าเราทะเลาะ ก็คืออย่าให้มัน เกินเวลาไป ทะเลาะเสร็จก็ปรับความสัมพันธ์ หรือว่าคุยให้เสร็จ คุย ให้รู้เรื่อง อย่า ทิ้งนาน อะไรประมาณเนี้ยคุณบ้าน มันจะได้แบบไม่คาราคาซัง ไม่ ค้าง คา อืม คือ คืออันไหนถ้า ถ้าเราไม่เข้าใจกันหรือไม่พอใจ คือนั่งคุยให้จบเลยอะ อืม พูดเลย คุยกันให้จบ แล้วก็ผ่านไปก็จบ อะไรอย่างเงี้ย ก็ ล ใช้ชีวิตต่อไป อะไรประมาณนี้ อืม
อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อือ อืม อ้อ ค่ะ อา ค่ะ ก็พูดเลย อืม อืม ค่ะ อืม แต่เหมือนของ ของทางครอบครัวบ้านเนี่ย
แล้ว แล้วคุณบ้านล่ะคะ? เคยเจอปัญหาอะไร บ้าง? เออ เป็นไงอะคะ?

สวัสดีค่ะคุณหมวก
สวัสดีค่ะคุณบ้าน สบายดีไหม?
สบายดีค่ะ วันนี้ก็ค่อนข้าง Long day เลยยาว เอ่อ ช ใช่ ดูแล อ่า อยู่กับลูกแล้วก็ปลูกผักทำสวน อย่างเงี้ยค่ะ ใช่ แล้วก็ทำงานนิดหน่อย รู้สึกว่า โอ้ ไม่ได้หยุดเลย <chuckles> แต่ก็สนุกดีค่ะ ดีกว่าไม่มีอะไรทำ
อืม ทำไมเกิดอะไรขึ้น งาน งานเยอะเหรอ? อ๋อ อืม <chuckles> เออ น่าจะรีแลกซ์อยู่นะ ทำบ้าน อยู่บ้านปลูกผักใช่ไหมคะ? อยู่กับลูก ปลูกผักอะไรคะเนี่ย?
อา ค่ะ ปลูกผักสวนครัวทั่วไปเลยอะค่ะ เพราะว่าตอนเนี้ยกำลังเข้า หน้าร้อนแล้ว ก็ต้องเตรียมเพาะเมล็ดในช่วงเนี่ย ใบไม้ผลิ อย่างเงี้ยค่ะ อืม ใช่
อืม ดี ดีเลย อืม อืม ปลูก ปลูกได้แล้วใช่ไหมคะ ก่อนที่ฤดูหนาวจะมา?
ค่ะ ชะ ก็เหมือนพึ่ง พึ่งหมดฤดูหนาวอะค่ะ แล้วก็เราก็เริ่มปลูกเพาะเมล็ดในบ้านก่อน พออากาศมันร้อนเราก็จะได้เอาออกไปปลูกนอกบ้าน อย่างเงี้ยค่ะ
อือ อือ ๆ อืม ดี ๆ อ๋อ ดีค่ะ ดี จะได้ไม่ต้อง ซื้อ เนาะ หาซื้อด้วย หาซื้อยาก ด้วยใช่ไหม คะ? ของแบบ ไทย?
อา หา ซื้อยาก ใช่ค่ะ พวกกะเพรา พวกอะไรอย่างเงี้ย หาซื้อยาก กวางตุ้ง คะน้า อะไรเงี้ยค่ะ อืม ใช่ค่ะ พอดีชอบกินทั้งบ้านเลย ลูกก็ชอบ สามีก็ชอบ อย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าสามีอะ เขาก็ชอบกินอาหารไทยด้วย อะไรเงี้ยค่ะ
อืม อือ ๆ อืม ปลูก หมดเลยเหรอคะเนี่ย? เก่งจัง อือฮึ โอ้โฮ ดี ๆ ดีอะ ดี อ๋อ ดี ๆ วันนี้มีอะไรมาคุยกันบ้างคะเนี่ย? อยู่เบื่อ ๆ
อา ก็ ใช่ อยากจะมาคุยว่า เอ๊ะ อันนี้ของคุณหมวกนี่ก็คือมีครอบครัวแล้วยังคะ?
ค่ะ มีแล้ว ๆ
อืม อย่างงี้เนี่ย อะไรคือสิ่งสำคัญ ที่เราอะ keep relationship ให้มันแบบอยู่ได้ยาวนาน? อย่างเงี้ยค่ะ
อืม อืม <tsk> เดี๋ยวนะขอคิดก่อน อาจจะเป็น เพราะว่า คะ? <chuckles>
คุณหมวก อ่า ค่ะ คบกับสามีมากี่ปีแล้วคะ?
อุ๊ย นานจนแบบ ลืมแล้ว ยี่สิบ นี่ไง ยี่สิบ แล้วนะ แต่งงานมาเนี่ย
โอ้โฮ โอ๊ย อย่างงี้ อย่าง อย่างงี้ต้องขอเคล็ดลับเลยค่ะว่า อะไรคือสิ่งสำคัญที่อยู่มาได้ถึง 20 ปี?
โอ้ <laughs> 1 เลยนะ อืม ยังไงล่ะ ความเข้าใจไง เรา บางครั้งเราอาจจะไม่เหมือนกัน เราแตกต่าง เงี้ย ใช่ไหม? โอเค เราจะแตกการทั้ง เอ่อ ศาสนา วัฒนธรรม อย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าสามีเป็น ชาวต่างชาติเหมือนกัน แล้วทีนี้ ความแตกต่างเธอ อยู่ได้นานเพราะ ว ความเข้าใจว่า อ๋อ เขาเป็นคน อย่างงี้ ไง ทั้ง ๆ ที่แบบ บางครั้ง นะคะเนี่ย คนอเมริกันจะชอบเสียงดังโมโหง่าย
ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ ๆ อา ค่ะ ค่ะ อือ อือ อืม ค่ะ อา ค่ะ
แต่เรา แต่เราเป็นคนไทยแบบ อะไรจะ ม โมโห อ โวยวายทำไม? อะไรอย่างเงี้ย เฮ้ย ก็จะทะเลาะกันบ่อยว่า จะโวยวายทำไมเรื่องเล็ก ๆ? อะไรอย่างเงี้ย
อืม อือ ค่ะ ๆ อือ
เออ แต่เรา ก็เข้าใจ อ๋อ มัน เหมือนวัฒนธรรมเขาหรือเปล่า? เขาโตมาแบบนั้นก็เลยแบบ อืม บางครั้งก็เลยจะ อ เข้าใจ เราก็ค่อย ๆ ปรับไป เขาค่อยปรับมา อะไรเงี้ย เหมือน คุณบ้านล่ะคะเป็นไงอะ ความสัมพันธ์?
เออ อืม ค่ะ อา

ใช่ ใช่ แล้ว ค่ะ อะไรนะคะ? อา ถูก ค่ะ
อีกอย่างหนึ่ง ต้องมีเลยนะคุณบ้าน คือ การให้ อภัย การให้ คนเราไม่ทำผิดไม่มีหรอก แต่ทำผิดแล้ว คุยกันแล้วยังไงต่อ ถ้าจะไปต่อก็คือต้องรู้จักให้อภัย ใช่ไหมคุณบ้าน?
อืม อา ใช่ อืม ใช่ ถูกต้องเลยค่ะ แล้วก็เหมือนที่บ้านรู้อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ ก็คือเรื่องอะไรที่เราให้อภัยไปแล้วอะ ก็ให้ลืม ๆ มันเสีย อย่า เอามันกลับ มาอย่างเงี้ย เออ เออ
อืม อืม อืม <chuckles> พยายามอยู่นะคุณบ้าน คืออภัยได้ แต่แบบ forgive แต่ forget ไหม? ไม่ค่อย forget อะ ถึงได้ตลอดสิ <chuckles>
ก็ เหมือน เหมือนกันค่ะ บ้านก็เหมือนกัน แต่ก็รู้สึกว่า พอเราพยายามลืมอะ มันดีกว่าทั้งเราทั้งเขาด้วย อะไรอย่างเงี้ย อืม
อือ เออ เออ อืม อืม ๆ ก็คือพยายามอย่าขุดขึ้นมาใช่ไหม? เวลา เวลาทะเลาะกัน อย่าขุด เรื่องเก่าขึ้นมาทะเลาะ
ใช่ ก็ถ้าเราให้โอ อา ใช่ ๆ ให้คิดว่า เออ เราให้อภัยเขาเรื่องนี้ไปแล้ว ก็จบ ๆ ไปได้แล้ว อะไรอย่างนี้ ต้อง ต้องคอยบอกตัวเองค่ะ อันเนี้ย ต้องคอยบอกตัวเอง
อืม เออ เออ <chuckles> ยากอยู่นะ คนบ้านนี่ 20 ปีแล้ว ก็ยังทำยากอยู่ <laughs> แต่ก็พยายามอยู่ <chuckles>
โอ้โฮ! อา อย่างน้อย อย่างน้อยบ้านก็รู้สึกว่า ไม่ได้เป็นบ้านคนเดียวที่เป็นแล้ว อย่างน้อยมีเพื่อน อา
อืม ยูนิเวอร์ซัล มาก ทุกคนเป็นไหม? <laughs> ใช่ ไหม? เออ ก็ ต้องปรับตัวกันต่อไป อยู่กันเป็นคู่กันอย่างเงี้ย ก็ ต้องอยู่กันอย่างเงี้ยต่อไป ใช่ไหม คุณบ้าน?
เออ ค่ะ อืม อือฮึ ใช่ เออ อย่างน้อยก็คิดว่า เราเลือกเขามาแล้วอะ อย่างน้อยไม่ใช่แค่เขาอะ อืม ค่ะ ได้เลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ แต่วัน วันนี้สนุกมากเลย ได้มาคุย วันหลังต้องมาใหม่แล้วนะ ขอบคุณนะคะ สวัสดีนะคะ

อืม ๆ เนาะ ใช่ ๆ ต้อง สื่อ สารกัน ต้องเข้าใจกันแล้วต้อง ต้องปรับตัว ด้วยนะคุณบ้าน
ใช่ อือ ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ
ก็คือแบบทุกคนต้อง ต้องเข้าใจแบบว่า แล้วก็ต่างยินดีที่จะปรับตัวเข้าหา กันน่ะ ใช่ไหมคะ?
อืม ค่ะ อืม ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็เหมือนอีกอย่างหนึ่งอะ เรารู้สึกว่าเขาค่อนข้าง ทั้งเราทั้งเขาแหละที่อยากมี สเปซ เป็นของตัวเองเหมือนกัน อะไรเงี้ย ก็คือ เรา ต้องหาวันที่แบบ เออ "เธออยากไปทำอะไรก็เป็นวันของเธอเลย ฉันก็อยู่ของ ฉันไป" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ อา ต้องแยก ๆ กันบ้าง บางทีอยู่ด้วยกันตลอดมันก็แบบ <tsk> บางทีเรารู้สึกว่าอยู่ใกล้กันก็ เลย อา มันอึดอัด
อืม อะฮะ อืม เออ ๆ แบบนี้ไอเดีย ดี เออ ๆ อืม ใช่ไหม? มันก็ อึดอัดเนาะ บางครั้ง บางครั้ง เราก็อยากเป็นตัวของตัวเองใช่ไหม?
อืม ใช่ ใช่ค่ะ ถูกต้องเลย อืม เราอยาก
อือ ๆ น ไอเดีย ไอเดียเนี้ยแบบมีวันของเรา วันของเธอเนาะ แบ่งกัน
อา ใช่ ค่ะ เหมือนก่อนหน้าเนี้ยอะเรามีลูกอะ เอ๊ย ก่อนหน้าที่ยัง ที่ ไม่มีลูกอะ เราก็แบบ ว่า ยังไม่ได้แบบต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลา อย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ แล้วพอเรา มีลูก เริ่มลูก อ มีลูกเล็กใหม่ ๆ อะ รู้สึกว่าเรามีปัญหากันบ่อยมาก เพราะว่าต่างคนต่าง เหนื่อย ต่างคนต่างเหนื่อย ใส่ กัน แล้วก็เหมือนมันทำให้หงุดหงิดใส่กัน อย่างเงี้ย แล้วก็พอมานึกได้ว่า "เออ ตั้งแต่เรามีลูกอะ เราอะไม่เคยมีเวลาให้ตัวเองเลย" คือแบบ <tsk> ยก สเปซ ก็ต้องแบ่งเวลาเนี่ยค่ะ เราก็จะบอกเลยว่า เออ อย่างเช่นว่า "เอ๊ย อาทิตย์เนี้ยเราจะไปกับเพื่อนนะ เธออยู่กับลูก แล้วก็พออาทิตย์ต่อไป เธออยากจะไปไหนก็ไปเลย เดี๋ยวเราอยู่กับลูกเอง" อะไรเงี้ย ก็สลับกันเลี้ยงลูก อย่างเงี้ยค่ะ ใช่ เพราะปกติจะ เป็นอารมณ์แบบหอบไปด้วยกันน่ะ เธอไปไหนฉันไปด้วย เธอไปไหนไปด้วย คือเรารู้สึกว่า อา อยากให้มีคนแบบช่วยดูลูกไงคะ อย่างเงี้ย แต่พอตอนหลังเนี้ย เรารู้สึกว่า เออ เราเริ่ม handle ลูกได้เองแล้ว เขาก็ handle ลูกได้ เอง ก็เลยสลับกันเพื่อที่จะได้แบบมีเวลาเป็นของตัว เองอะค่ะ
เออ อือฮึ อืม ใช่ ๆ อืม อือ เออ ใช่ ๆ ใช่ จริงเนาะ อืม แล้วแบบนี้แก้ปัญหา ยังไงอะคะ? อืม อือ อือ ๆ อ๋อ อือ ๆ อือ <laughs> เหมือน อยู่ด้วยกันตลอด ใช่ไหมคะ? เออ อืม อือ ๆ อา อา สรุป อือ ถ้าลูกโตขึ้นก็แบบเออดีขึ้น ใช่ไหม? ตอนนี้เด็กเนี้ย เด็ก ๆ เพราะเด็ก ๆ มันจะนอนไม่เป็นเวลาใช่ไหม? เดี๋ยวตื่นกลางดึก อะไรอย่างเงี้ย เหนื่อยกันทั้งคู่ หงุดหงิดกันทั้งคู่
อา ใช่ อืม อืม ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ แรก ๆ นี่คือค่อนข้างจะมีปัญหาใส่กันตลอดเลย เพราะว่า ตอนหลัง ๆ เราเริ่มเข้าใจแล้ว อ๋อ เพราะ เพราะความเหนื่อยนี่แหละ อืม มันทำให้เราแบบ บ่นตึงใส่กัน อืม
อือ อือ ๆ อืม อา ๆ เออ ด้วยเลยใช่ไหม? แล้วมันต้องปรับตัวด้วยไง มีลูกแล้วเหมือนจะเป็น ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะ คุณบ้านว่าไหม?
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ เหมือนพอมีลูกอะ เราก็ ไม่เป็นตัวของตัวเองอีกเลยอะ เหมือนเราเป็นแม่เราก็ต้องแบบคอยเป็นแม่ คิดว่าจะต้องทำ อันนี้เพื่อ เป็นตัวอย่างกับลูก อย่างเงี้ย แต่จริง
อือ ค่ะ ๆ อืม จริง ใช่ ทุกอย่างเหมือน เหมือน โฟกัสให้ลูกเยอะมากเลยนะคะ จะต้องแบบควรใช้ชีวิตเยอะมาก เพื่อลูก
อา ใช่